Ồ, bạn ơi, mình chia sẻ cho bạn nghe về cái câu chuyện của mình nha. Thì mình đang làm ở trong một cái câu lạc bộ của trường đại học, thì mình có một cái người chị chơi rất là thân luôn. Thì nhưng mà đó chính là khi mà chơi thân là khi mà mọi người đều đang là thành viên thôi, còn đâu là đầu năm nay ấy, chị đã chuyển sang làm cái vị trí leader, trưởng của cái câu lạc bộ đó. Nhưng mà từ khi mà chị ấy lên làm leader, làm trưởng ấy, thì mình cảm giác như là mình đang không hề phù hợp cái cách cả và chị ấy, gọi là, điều hành câu lạc bộ một tí xíu nào cả. Ờ, mình đang, gọi là, không yêu thích cái việc cái cách mà chị ấy phê bình và chị ấy góp ý, a, người khác ấy. Mình cảm giác như là cái cách phê bình đó nó khá là gay gắt. Nói chung là, kiểu, mình hiểu được là, ờ, mục đích của chị ấy nói ra là để cho mọi người có thể biết được cái lỗi sai để sửa sai thôi, nhưng mà cái cách thức mà chị ấy nói ấy khiến cho, ừm, ngay cả không chỉ mình nha, mà cả những người khác đều cảm thấy không vui vẻ lắm khi mà tiếp nhận ý kiến này. Bởi vậy nên ấy là ngày trước, mình rất là có ham học hỏi và rất là thích phát biểu cho những cái cuộc họp về câu lạc bộ luôn, nhưng mà từ khi mà chị ấy lên làm trưởng câu lạc bộ ấy thì mỗi khi nào một cuộc họp có cái chị đó nha, thì mình gần như là, kiểu, mình chả muốn làm cái gì luôn, chả muốn đứng lên nói, chả muốn đứng lên phát biểu hay là, kiểu, trình bày vấn đề hay là gì cả đâu á. Vậy nên là, kiểu, mình cảm giác như là, ừm, khi mà chị khi mà chị ấy nói như thế nha, thì mặc dù mình biết là cái nội dung và mình biết được là mình nên góp ý như thế nào ấy, nhưng mà mình đều gọi là còn không muốn nói lên, không muốn bật mic để mà nói luôn ấy bạn ạ. Nhưng mà vậy nên là mình đang bị mắc kẹt trong cái này, không biết là bạn có thể giúp mình là thoát ra khỏi cái vấn đề này được không bạn?
Ừm. Ủa, vậy hả? Ừm, mình hiểu. À, ôi! À, ô kê. Thì, à, mình nghe qua thì mình cũng, a, hiểu được cái cái cái câu chuyện của bạn. Thiệt ra nha là có rất là nhiều người nói chuyện thì sẽ rất là vui, thế là nhưng mà khi lên các vị trí khác nhau á, thì cách cư xử nó cũng sẽ khác nhau. Và cái câu chuyện làm cái lời nói á, nhiều khi là người ta cũng hông cố ý đâu nhưng mà cái cách ng họ chia sẻ nhiều khi là cái năng lượng nó có thể hơi, gọi tiêu cực quá, nó không có mang tính xây dựng á, nên là làm cái người đối diện cũng không có muốn, gọi là, trả lời. Thì cái câu chuyện này, mình hoàn toàn hiểu cái cảm xúc của bạn luôn. Ừm, nhưng mà trước khi mình đưa ra những cái lời khuyên nhưng mình chắc mình phải hỏi thêm một vài câu hỏi để nắm rõ tình hình hơn, cũng như đưa ra lời khuyên mình nghĩ là hợp lý nhất dành cho bạn.
Ồ.
Ờm, thì là cái đầu tiên á, là những cái việc bạn hay gặp nhất, ờ, khi mà chia sẻ trong cái buổi họp với lại có mặt của chị ấy á, là những cái biểu hiện bạn thấy là bạn như thế nào? Bạn chán, bạn không muốn trả lời hay là bạn thấy lo sợ hay như thế nào ha?
Đúng rồi nha! Ví dụ là, kiểu, bắt đầu từ đầu năm nay, thì chị ấy là bắt đầu lên làm trưởng và chủ tịch câu lạc bộ của bọn mình. Thì lúc đó là kiểu mỗi cái, a, hành động nào mình làm này, công việc mình làm ấy, mình nhắn tin trong nhóm thì chị ấy xem rất là nhanh và chị lại đưa ra lại cái góp ý, ví dụ như là kiểu mình nói là một cái vấn đề của mình, chị lại bảo là "Ô, tại sao em không làm theo cái cách này? Sao em không làm theo cái cách kia?" Đó, đ từ đó nha, rất là nhiều lần như thế, khiến cho mình cảm giác rất là chán nản trong cái việc mình đưa ra ý kiến hay là trình bày cái giải pháp gì cả luôn ấy. Bởi vì mình rất là sợ là mỗi lần mình đưa ra cái giải pháp đó, chị lại bảo là "Ô, tại sao em không làm theo cái cách này tốt hơn? Sao em không làm theo cách này tốt hơn đó?" Vậy nên là cũng dẫn đến những cái việc mà ở trong những cái cuộc họp câu lạc bộ nữa. Mặc dù là kiểu ngày trước mình rất là vui vẻ và mình rất là thích phát biểu để có thể đóng góp ý kiến nha. Nhưng mà từ khi là kiểu nếu mà cuộc họp đó mà có chị đó á, mình gần như là kiểu mình chả muốn làm gì đâu, mình chỉ lắng nghe thôi. Đúng rồi! Ờ, đó, mình rất là sợ khi mà phát biểu ý kiến, mình nói ra phát chị ấy lại bảo là "Thế tại sao em lại không làm theo cách này, cách kia?" ấy. Đó, nó gần như là, kiểu, một cái nỗi sợ và, kiểu, một cái điều gì đó mình nghĩ rằng nếu mà cứ mình cứ nói ra là chị ấy sẽ gọi là phản bác lại luôn, nó hình thành một cái nỗi sợ ở trong mình luôn ấy.
Sợ luôn đúng hông? Bạn bạn không muốn đúng hông? Ồ, mình hiểu rồi! Ừm, cho mình hỏi thêm là bạn có bao giờ bạn, ờ, chia sẻ với chị ấy chưa? Thử nói về cái câu chuyện là, ừm, cái hướng trao đổi khác nhau hông? Tức là, cái hướng của bạn đưa ra và cái hướng chị ấy đưa ra thì có bao giờ bạn tranh cãi về cái chuyện đó hông? Là coi hướng nào tốt hơn hông? Hay là hướng của chị ấy hoàn toàn lúc nào cũng tốt hơn hết?
Ờ. <chuckles> Ừm, thực ra nha, đó cũng là một cái điều khiến cho mình bị ngại nói ra nữa. Bởi vì rằng là th khi mà chị ấy lên làm leader, làm chủ tịch, thì chị ấy sẽ biết được, có một cái nhìn bao quát hơn này. Và khi mà, kiểu, mình nhìn lại mọi việc nha, thì mình nghĩ là "Ừ, đúng là cái cách mà chị ấy nói có thể là tốt hơn cách mà mình nói, cái phương pháp mà mình nói ra thật." Nên là kiểu, điều đó lại hình thành cho mình cái suy nghĩ là mình bị lười suy nghĩ luôn ấy. Mình cứ nghĩ rằng: "Ôi, thôi cứ để chị ấy nói, đằng nào chị ấy nào lại chả góp ý cho mình? Đằng nào là cái phương pháp của mình đưa ra lại chả sai? Chị ấy chị ấy lại đưa ra một cái phương pháp nó tốt hơn" ấy. Đó ừ, đó, mình có một cái hình thành suy nghĩ như thế luôn. Vậy nên là ngày xưa thì, ờ, trong cái cuộc họp sẽ có từng ban đứng lên phát biểu ý kiến để có thể đóng góp cho câu lạc bộ ấy. Thì nhưng mà đến hiện nay nha, thì, ờ, mình, gọi là, khi mà đến cái ban mình cần phát biểu là thôi mình không nói nữa. Bởi vì là mình nghĩ rằng, à, thể nảo chị ấy sẽ lại có một cái phương pháp nó tốt hơn mình, nên là mình lại không nói nữa bạn ạ.
Thấy cái này cũng đáng sợ nha! Ừm, cái này rất là đáng sợ luôn á. Thì, à, thứ nhất là nó làm bạn, à, mất đi cái cái sự chủ động trong suy nghĩ; thứ hai là bạn cũng sẽ bị tự ti hơn, tại vì không có cái gì bạn cảm giác là của bạn cả, đúng hông? Thì nó sẽ rất là đáng sợ. Đấy, thế nên là cái vấn đề này thải cần phải giải quyết nó khá là triệt để luôn á. Ừm, câu hỏi cuối trước khi mình đưa ra lời khuyên nha, là á bạn thấy, a, cái việc mà bạn không nói này nó ảnh hưởng gì, à, công việc của bạn, hay là cái, a, mối quan hệ trong tơ câu lạc bộ của bạn hông ta?
Đúng. Chuẩn. Ừm, chuẩn lu ừm. Ừm. Ồ, có lẽ là, kiểu, bởi vì rằng là mình không biết được là nếu mà mình nói ra thì nó có thự khác biệt gì không. Nhưng mà bởi vì rằng là nếu mà, kiểu, mình không nói ra ấy, thì vẫn sẽ có những cái ban khác đưa ra phương pháp này hay là, kiểu, người chị đó cũng sẽ đưa ra những cái giải pháp khác biệt. Thì nói chung là vẫn sẽ có những cái giải pháp, chỉ là, kiểu, ờ, không có những cái giải pháp của mình thôi. Bởi vậy nên là sẽ có một cái điều gì đó khiến cho mình suy nghĩ là "Liệu cái giải pháp mình đưa ra nó có tốt hơn của chị đấy không?" Nhưng mà, kiểu, những cái lần trước ấy, hoàn toàn là những cái gì mình đưa ra chì chị ấy đều bác bỏ và đưa ra cái giải pháp của chị đó. Và khi mình nhìn lại thì những cái giải pháp đó của chị đó đều tốt hơn mình. Vậy nên là khiến cho mình cảm giác như là, kiểu, đúng là, kiểu, mình lười suy nghĩ hơn thật. Mình nghĩ rằng là khi mà nghĩ đến một cái vấn đề là, kiểu, "Thôi, ừ, phó mặc cho người khác luôn. Mình không cần phải suy nghĩ nữa." luôn á.
Ờ ha. Ừ, mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu rồi, hiểu rồi. Thì cái câu chuyện này á là hoàn toàn thì mình hiểu được nó cung cũng hông phải tại là lỗi của bạn, khi mà bạn cảm thấy sợ vì cái đóng góp của chị ấy. Nó thứ nhất là nó chỉ đưa ra kết quả thôi, nó hông có mang tính xây dựng, làm bạn cảm giác là bạn bị thua kém, bạn bị tự ti, thì là bạn không muốn phát biểu. Nhưng mà thiệt ra á, cái cái cái sự mà c nếu như mà bạn cảm giác bạn sợ bạn không chủ động nữa, thì đó cái đó mới là cái đáng sợ hơn. Nên là hiện tại nha, lời khuyên đầu tiên của mình dành cho bạn á, là bạn nên có một cái sự tự tin khi mà đưa ra cái ý kiến. Thiệt ra á, cái ý kiến bạn không đúng, không sai, tại vì trong các cuộc họp á, nó sẽ có sự tranh luận, nó sẽ có mang tính xây dựng. Nên là nếu như bạn đưa ra ý kiến á, thì cái ý kiến của bạn mới được tiếp thu và mọi người mới đánh giá trên cái phần đấy, thì bạn từ đấy mới được xây dựng cái cơ sở để mình phát triển tiếp theo. Chứ còn nếu như bạn sợ bạn không nói ra á, thì đâu ai biết là bạn đang bị, gọi là, thiếu hụt hoặc là c những cái sai sót bị lỏng hổng ở chỗ nào đâu mà người ta có thể đưa ra những ý kiến. <sniffs> Mà thông qua những cái việc này bạn hoàn toàn có thể học thêm được là, à, mình biết là mình đang bị thiếu sót chỗ này, mình sẽ cải thiện chỗ này, mình cải thiện chỗ kia. Thì bạn coi như là bạn đang chia sẻ, đang xây một cái ngôi nhà và người ta đóng góp ý kiến vào để bạn hoàn thiện nó tốt hơn.
Ừm. À! Đồng ý. Hiểu này. Ồ! Ừ. Mình đồng ý này. Ồ, rất là hay đấy chứ! Ừm, rất là hay luôn, thực sự là cái lời khuyên của bạn rất là hay luôn, mà kiểu là một cái thứ mà trước đến nay mình không nghĩ đến luôn! Có thể là, kiểu, mình đang cảm giác là mình cũng đang hơi quá là nhỏ nhen. Mình cứ nghĩ đến cái, gọi là, cái hiềm khích giữa mình và người chị đó, cái sự, gọi là, không thoải mái giữa mình mà người chị đó thôi. Nhưng mà thực ra là bên cạnh cái người chị leader đó còn rất là nhiều những cái người khác mà, như là kiểu phó ban, trưởng ban hay là những cái ban khác ấy. Thì mình có thể là nói cái ý kiến của mình trong cái cuộc họp đó nha, và, kiểu, mọi người sẽ đưa ra rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau cho mình để mình có thêm một cái kiến thức để mình học này. Ừm, thực sự là một cái cách tiếp cận rất là hay luôn, và mình nghĩ là mình nên áp dụng á. Cảm ơn bạn nha!
Đúng rồi. Ừm. Thì thì cái cách đó là mình nói là mình tiếp nhận những cái, gọi là, đánh giá, những cái sự, ờ, phê bình nó mang tính xây dựng thì mình sẽ đỡ hơn. Ngoài ra nha, mình nghĩ là cái người chị mà bạn, à, làm chung á, cái người chị leader đó, chị ấy cũng không phải là xấu đâu. Nhưng mà chẳng qua là chị ấy chưa biết cách chia sẻ làm sao để dọi cho là mọi người có cái, <sniffs> gọi là, xích tính xây dựng á, và chị dẫn dắt những người đi phía sau để đi lên, nên chị ấy chỉ đưa ra những cái phương án nó dễ, nó trước mắt nhưng mà hoàn toàn không giải thích gì hết. Thì nha, cái bước thứ hai á, là bạn cũng có thể là nói chuyện riêng với người chị này nè, cũng chia sẻ là "Ừm, chị ơi, em biết là chị muốn giải quyết những cái vấn đề này nó nhanh gọn, nhưng mà chị cũng phải cho tụi em cái cơ hội để tụi em phát biểu cũng như là giải thích cho tụi em sai ở đâu á, thì tụi em mới tiến bộ lên được, chứ còn nếu như chị chỉ đưa ra thôi tụi em cũng không biết tụi em phải cải thiện ở chỗ nào á!" Thì m cái cái chia sẻ này nó sẽ hơi cá nhân một tí, tuy nhiên là nếu như bạn chia sẻ được mà người chị kia cũng thấu hiểu á, thì thiệt ra là người ta cũng sẽ tìm cách người ta thay đổi để hướng dẫn bạn nó rõ- rõ ràng hơn. Thì bạn cứ coi như cái người đi trước bạn là một cái người leader, người dẫn dắt mà, đó, nên là phải dùng người ta để dẫn dắt mình chứ đừng để người ta chỉ định mình, thì nó lại là khác cái mang cái tính xây dựng
Đúng, mình hiểu này. Ừm. Ừm. Ồ. Ồ, rất là hay luôn ấy! Ừm, thực sự rất là hay luôn! Và mình cũng nghĩ rằng là cái hiềm khích giữa mình và người chị đó nó xảy ra bởi vì rằng là mình cứ giữ ở trong bản thân mình thôi. Kiểu ở ngoài mặt ấy thì mình vẫn, gọi là, vẫn đối xử và vẫn thể hiện với người chị đó là, kiểu, mình rất là tôn trọng những cái ý kiến đó này, và, kiểu, mình tôn trọng cái việc chị ấy góp ý và mong muốn được, gọi là, tiếp thu và phát triển ấy. Nhưng mà ở trong thâm tâm của mình thì đ cũng rất là mình rất là khó chịu với những cái lời góp ý của người chị đó luôn. Có thể là chị ấy đang bị sai trong cái cách mà chị ấy trình bày Đúng rồi, bằng mặt không bằng lòng đó! Vậy đa mình nghĩ là đúng là mình nên có một cái cuộc trò chuyện thẳng thắn để có thể nói hết được cái suy nghĩ của mình ra này. Có cũng có thể là, kiểu, mình đang suy nghĩ xấu cho người chị đó chẳng hạn? Điều đó không thể nào biết được nếu mà mình không nói ra. Bởi vậy nên là, ừm, cái cách của bạn rất là hay, và mình cũng sẽ thử xem là nên có một cái cuộc trò chuyện, khôn không phải trò chuyện riêng cũng được, mà nên trò chuyện với những cái người leader, trưởng ban với nhau, để mọi người đều có được một cái cách nhìn nó khách quan hơn ấy. Đó, để xem xem là, ừm, cái sự việc này nên giải quyết như thế nào thì mới xóa bỏ được hiềm khích được. Và mình nghĩ rằng nếu mà mình cứ giữ im lâu ấy ừm, cái hiềm khích nó lại càng lớn, càng lớn lên nhỉ? Thì đó không phải là một cái phương án hay một tí nào luôn.
Ừm. Dữ. Kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, đúng hông? Đúng rồi. Đúng, hợp lý đấy. Ừm, thì, à, bạn bạn suy nghĩ được tới hướng này mình thấy cũng cũng đã rất là hợp lý rồi. Tức là bạn cũng không phải là bạn, ừm, muốn cái câu chuyện đó đi xeo xu hướng là cá nhân, đúng hông? Bạn cũng muốn xây dựng và phát triển lên theo cái chiều hướng kìa, thì mình nghĩ cái đì việc này rất rất là tốt luôn. Tức là mình nên luôn luôn có một cái, gọi là, tâm lý là thoải mái, cởi mở hơn khi mà tiếp nhận những cái, ơ, trao đổi, đánh giá. Chứ mà nếu như mình cứ, gọi là, đóng khung cái những cái đánh giá đó thì tất nhiên là mình sẽ mang những cái định kiến, và mình sẽ khó lòng mà mình, gọi là, phát triển bản thân mình được. Nên là cái xu hướng và cái suy nghĩ của bạn hiện tại là mình thấy đang rất là ô kê luôn, rất là tốt luôn đó.
Ừm. Đương nhiên rồi. Ờ. Wow! Ừm, wow! Mình rất là cảm ơn nha. Và mình cũng nghĩ rằng là, kiểu, mình nên áp dụng những cái lời khuyên của bạn này, thực sự nó rất là thiết thực luôn. Bởi vì là những cái điều mà mình chưa hề nghĩ đến á, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó rất là, gọi là, có tác dụng với mình. Và mình cũng sẽ thử áp dụng những cái lời bạn nói ra sao bạn ạ.
À, còn một cái nữa mình vừa nhớ ra, mình nghĩ là mình có thể giúp giơ ích cho bạn trong lời khuyên luôn. Là khi bạn đưa ra ý kiến á, bạn hãy thử tổng hợp lại những cái ý kiến trước đây của người chị đó và những người khác nha, bạn xem coi là những cái này so với ý kiến cũ của bạn, đúng hông? Nó có lỗ hổng như nào hoặc là cái sự hơn cái nào. Thì khi mà mình phát biểu một ý kiến mới, đúng hông? Mình cũng đã thông qua những cái này mình đánh giá trước, mình xem là, ờ, cái này còn lỗ hổng nào không. Thì nếu như mà không đó, bạn cứ toàn hoàn h tự tin và phát phát biểu ý kiến đó. Đâu có gì phải sợ đâu, tại mình đã chuẩn bị rất là tốt rồi. Ấy, cũng là một cách luôn.
Ừm. Ô! Mình hiểu rồi. Wow! Mình hiểu rồi. Ừ, thực sự rất là hay luôn! Có lẽ là, kiểu, khi mà mình nhìn lại ha, mình cũng có thể là một cách giúp mình học hỏi nữa. Bởi vì rằng là khi mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng là cách của người chị kia hay hơn, thì mình có thể dựa vào đó để mình phát triển những cái giải pháp mới của mình mà. Áp dụng đ đó, tận dụng những cái lời mà chị ấy từng nói này để có thể đưa ra một cách rất là hay, có một cái mục tiêu để có thể phát triển được câu lạc bộ tốt hơn. Thực sự là mình thấy là, ờ, mình nên áp dụng vào những cái này đó cho câu lạc bộ của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã lắng nghe và cho mình cái lời khuyên vô cùng hay nha. Cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừ, rất là hợp lý đó. Ừm, hông có gì đâu. Chào bạn nha!
Ừm, tạm biệt bạn!